Oye, ah, bueno, te quería consultar algo, vieras que me da un poquito de pena, pero Ah, me acabo de mudar. Llevo unas semanitas que me mudé y vieras que estoy feliz, estoy feliz, la verdad, sí estoy feliz, pero a la misma vez no estoy tan feliz, ¿sabes?
Ajá. Sí. Okey, ¿por qué?
Em, ay, es que siento que las razones por las cuales me mudé, eh, no son las correctas. Ah, vieras que yo quiero me gusta mucho vivir solo, ¿sabes? Aquí, en la ciudad, pues me fui a un departamento chiquito donde, pues, me cobran poquito y y demás, pero ahorita estoy, digamos, estudiando y trabajando.
¿Y eso? Ajá. Ajá.
Y yo esperaba, pues, un poco más de apoyo de mi familia, ¿sabes?
Ah.
Y en vez de que ellos me dijeran: "Sí, quédate en la casa, este, puedes quedarte con nosotros", dij más bien me dijeron: "Ya, lárgate"
Uy.
"ya vete". Y no sé, ¿sabes? No siento como el apoyo de la familia.
O sea, por familia, ¿te refieres a familia que está en esa misma ciudad donde tú llegaste?
Y estoy aquí. Estoy feliz. Cercano, sí, sí. Sí, exactamente, exactamente. O sea, familia cercana, no no es familia lejana, es familia, digamos, cercana, de san consanguínea, pues. Y, pues, me siento un poco triste porque, aunque ellos saben la situación en la que estoy y demás.
Okey. Ajá.
Mm. Pues, como que les da y lo mismo, les da les da igual.
Uy.
Y no es como que ellos no no, sí.
Lamento, lamento que estés pasando por eso con familia cercana. Es que eso debe de ser todavía más difícil.
Ah.